إمم، فهمتِك آه. طيب مثلًا احكي لي كده مثلًا يعني آآ إمتى حسّيتِ بالضبط إن الناس دُول بقى يعني عندهم كرم ضيافة آآ فوق الوصف أو فاق توقُّعاتِك يعني؟
اهم. بُص، هُم هُم يعني في آخِر اليوم برضه دُول كانوا أطفال في ملجأ، فما كانش أوي عندهم كرم الضيافة اللي أنا آه، يعني اللي أنا كنت عايزة أشرحه لك، آآ المكان اللي إحنا رُحناه التاني ده اللي هي المزرعة ال بتاعة البقر، رُحنا هناك ده واحد آمم هم كانوا بي بيزوروه يعني يعرفوه م من خلال ناس تانية، ورُحنا هناك وهو ده بقى الراجل اللي أنا فعلًا حسّيت عندهم بكرم الضيافة بتاعة البلد أوي، لإن إحنا في بيت واحد في بيت واحد عنده بقر وخرفان ومش عارفة إيه، آآ من أول لمّا دخَلت، أول حاجة ك كوباية اتحطّت قدّامي بعصير، "يا جماعة أنا مش عايزة مش عايزة، ما فيش مشكلة." "لا، لا، لأ، لازم تشربي." بعدين ر راح اشترى شوكولاتات وزّعها علينا كلّنا، آمم بعدها رُحت ب باحكي له إن قد إيه أنا م "جاية من القاهرة فما ليش أوي في البقر،" ومش عارفة إيه، "لأ تعالي ده أنا أوريكِ مش عارفة هنا مربي، إيه، وهنا مربي إيه، وبُصّي هنا وده بنعمله كذا." بيعملوا لحوم برضه، لحوم بقري، فصمّم إنه يدّيني لحوم من وأنا ماشية.
امم. إمم. آه، إمم. آه. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. آه. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. آه. أنا على فكرة مستغرّب جدًا من اللي أنتِ بتحكيه، يعني أنتِ رومانيا يعني ناس أهل كرم وأهل ضيافة، مع إنّهم يعني تراب هي دولة فقيرة مش غنية برضه، يعني دولة على قدّها آه، د اهم.
اهم. هي فعلًا مش دولة مش دولة على قدّها خالص، ويمكن ده اللي يفرقهم، فاهم، إن هم أصلًا يعني يمكن الدولة ال اد بالضبط، فاهم؟ الدَول الغنية يمكن في تناكة، اللي هو إيه ده أنا أنا مش هانزل يعني عارفة م مش هاقبل أي حد يخُش بيتي، لكن هم بجد متواضعين جدًا، يعني بجد كان في تواضع وعايزة أقول لك إنه رُحت بعدها كتير، لحد دلوقتي أصلًا لسّه باروح عندهم، أنا بطّلت أروح يعني بطّلت أتطوّع، بس لسّه باروح عند ال الملجأ ولسّه باروح عند المزرعة دي بالذات، بقينا حتّى بنشتري من عندهم لحمة، بس بجد آآ ال كل أمّا باروح لازم عصير، لازم آمم ب على طول عنده حتّى لو هي مش حاجات غالية، يعني أنا مش بابُص على نوع العصير ولا أي حاجة من الحاجات دي، بس مش حاجات غالية، الحاجات اللي موجودة عندهم، عملوا بقى في رأس السَنة كان آآ طبعًا كانت أول رأس سنة ليّا وحيدة، راحوا عاملين حاجة زَي المحشي، زَي المحشي الكُرمب اللي عندنا.
إمم. إمم. مش فارقة معاهم حاجة خالص، كده، كده خربانة معـاهم <laughs> آه. إمم. عندِك حق. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. آه. فعلًا. إمم. إمم. إمم. آه. اهم. <laughs> إيه ده؟

أنتِ بتقولي بُصّي النهارده بُصّي بتقولي لي حاجات بقى غريبة جدًا، المحشي! هو لأ، يعني أ فر رومانيا بياكلوا محشي وج أهل كرم وضيافة و وعاداتهم زيّنا لا حاجة غ آه، حاجة ما ما ما نعرفش الثقافة دِيّة أنتِ عشان أنتِ بس هناك فأنتِ اللي عارفة يعني.
أول مرّة تعرفها؟ <chuckles> محشي كرُنب. بجد؟! بالضبط. آه بالضبط، موضوع آآ ال محشي الكرُنب ده، هُم بيعملوه مختلف شوية عنّنا إن هو ما بيبقاش آمم يعني بيعملوه بالمَيّة بتاعته اللي هي ب يعني بيت لمّا بييجوا يقدّموه إحنا بنستنى المَيّة تنشف شوية وبنطلّعه، هُم بيقدّموه بالمَيّة بتاعته كإنّه شوربة، لحد ما بس مش شوربة
إمم. إمم. آه. آه. اهم، بس أي حاجة أي محشي وخلاص حي خ حسّسنا إن إحنا أي حاجة أي حاجة أي حاجة تحسّسنا إن إحنا لسّه في مصر يعني آه، إمم، طَب نقول لِك إيه حصل معاكِ موقِف معيّن مثلًا واحد أو ناس معيّنة مثلًا قدّموا لِك آخِر حاجة عندهم حاسّة إن هي كانت آخِر حاجة عندهم مثلًا؟ يعني ما كانش عندهم حاجات ما أنتِ رُحتِ مثلًا على غفلة كده وما كانش عندهم حاجة، وراحوا برضه قدّموا لِك حاجة؟ ب خلّاكِ مثلًا اتأثّرتِ كده أو استغربتِ؟
أي حاجة قريّبة من البيت. <chuckles> بالضبط، بالضبط كده. فأنا يع آه. اهم. بُصّ أنا أنا حرفيًا أي حد يعني إن أنا رُحت حتّى م بالصدفة ي إن أنا كان في موقِف مَرّة كنت رايحة مع واحدة من اللي معايا في الجامعة، رايحين عشان هي تجيب حاجات ل من ج واحدة من جيرانها اللي ساكنين بعيد شوية، آمم، وأنا جيت معاها عشان يعني خلاص كنت في break من الجامعة وخلاص هاجي معاكِ، دخلنا جوّه الست دي ما تعرفنيش فباقول لهم "خلاص أنا هاستناكِ برّه" "لا، لا، لا، لأ، أبدًا تعالي." ودخلنا جوّه وأنا شايفاها هي عمّاله تلِم حاجات يعني ما كانتش ب جاهزة إن هي ت ت تستقبل ناس "لأ، تعالوا أقعدوا أدّيكم إيه أنا هاعمل لكم شاي." آمم "خدي بسكويت." يا عَم ما إحنا مش لازم أن مش مش يعني
إمم. إمم. آه. آه. أها. اهم. إمم. إمم. آه. ده أنا كنت لسّه هاسألِك مثلًا هل هل مثلًا الرومان دُول عندهم مثلًا طقوس آآ، ترحيب معيّنة، مثلًا عندنا لمّا بييجي لنا ضيف يعني مثلًا بنقدّم له آآ، مثلًا أول حاجة قبل الغدا مثلًا ممكن نعمل له كوباية عصير، ممكن لازم نقدّم له حاجة يعني في الأول كده، حتّى لو ما فيش مش جاي على الغدا لازم نعمل له قهوة، شاي، هل هُم عندهم طقوس زيّنا مثلًا شاي، قهوة مثلًا ي
اهم. آه. إمم. آه، آه. هُم بُصّ آآ، بيعملوا القهوة فعلًا، بس بيعملوها بطريقة مختلفة، فأنا يمكن م ما باحبهاش أوي <chuckles> بصراحة يعملوا قهوة مختلفة آآ، أنا ممكن أحكي لك بس يعني ما ما ما تتقرفش أوي. <chuckles>
إمم. إمم، إمم. آه، قولي لنا بقى. <chuckles> إمم. قولي. لا، لا، لا، لأ يا سلام! خلّينا <laughs> ده إحنا هنندهش بشكل المكالمة دي كلّها هنندهش فيها. <laughs>
بيعملوا قهوة كده <chuckles> بيعملوا كوباية قهوة اللي هي نسكافيه زي النسكافيه كده بالضبط، وبعدين بيزوّدوا عليها Coca cola.
آه. آه. أيوه. نعم.
آه. <laughs>
<laughs> م يعني يعني بي القهوة بيحطّوا على القهوة Coca Cola؟
بجد بيزوّدوا عليها Coca Cola. بالضبط، بالضبط كده وبيسمّوها Nesi.
إمم.

آمم، بُص أول حاجة هافتكرها الطبيعة، يعني أنا على طُول باقول إن رومانيا دي سويسرا الفقرا، فاهم، آمم، حرفيًا نَفْس ال نَفْس الجبال، نَفْس المناظر، نَفْس البقر النضيف ده. <chuckles>
آمم. آه. امم. إمم، إمم، صح.
آمم ت تحفة، يعني فلازم باحس إن المنظر ده لازم يتشاف مَرّة مَرّة واحدة قبل ما الواحد يموت آآ، سويسرا غالية جدًا، وأنا عارفة كده، وطبعًا أحلم إن أوصل لها، بس رومانيا بقى، نَفْس نَفْس كُلّ حاجة، أنا عايزة أقول لك أنت متخيل إن أنت تصحى الصبح تبُص على جبال، ده المكان اللي أنا عايشة فيه. آآ
إمم. امم. اهم. إمم. إمم. جبال خضرا كده، وحاجات طبيعية كده. امم.
كُلّها خضرا وبقى عند موسم الخريف، يعني اللي هو دلوقتي كده، بتبدأ تصفَر تبقى Orange كده، فال آآ المنظر حقيقي عارف عارف اللي هي الخلفية بتاعة Windows زمان؟ الخلفيات اللي كانت بتظهر لنا دي، <chuckles> هي شبهها مع السما بقى الصافية أو ساعات بسحاب كده اللي هو أبيض وكبير وشكله تحفة. فأنا رومانيا بالنسبة لي طبيعة وهدوء، هدوء مش طبيعي، بس ده طبعًا يعتمد، يعني أنت رايح فين في رومانيا؟ أكيد مش هتروح العاصمة وهتلاقي جبال وهدوء. <laughs>
امم. آه. رومانسي جميل. امم. آه، أيوه <laughs> حاجه كده آه، أيوه، آه. امم، امم. امم. امم. إمم. أيوه فاهم، فاهم. طيب قولي لي كده مثلًا يعني أنتِ دلوقتي ف يعني في ال يعني أنتِ لمّا لمّا ترجعي للحكاية ديّة وتقولي مثلًا أنا أكتر حاجة لسه فاكراها ه ضحكتني من الأول، يعني أكتر حاجة ضحكتني وموقف غريب حصل لي في في رومانيا مثلًا أنتِ عارفة إن أنا طبعًا يعني إحنا في دولة ش شرقية أو م شُفتِ موقف مثلًا ما عجبكيش أو شُفتِ مثلًا أكلة ما عجبتكيش، احكي لنا أي موقف غريب ضحكِك أوي ومش هتنسيه طول حياتِك.
بس، فآمم آه. آه. إمم. آه، آه. <laughs> بُص، هو مش موقف غريب، بس هو موقف مضحك. آمم، طبعًا أنا قُلت لك إن أنا جاية من القاهرة فاللي هو أصلًا أو مصر عامةً كُلّها مش عارفة في محافظات يمكن بتحترم تعدية المشاة. القاهرة مش واحدة منهم، وبالذات في ال في مكا القاهرة مش واحدة منهم. مصر عامةً فعلًا مش واحدة منهم، بس القاهرة بالذات بقى، يعني أنا يمكن محافظات تانية، يمكن لو في إشارة وكده آه يحترموا. آآ، هنا أنا ما كنتش أعرف إن ممكن يبقى في الZebra ده، اللي هو ال اللي هو العلامات البيضا دي لتعدية المشاة، وإشارة في نَفْس الوقت، يعني يبقوا الاتنين، أنا ما كنتش عارفة الموضوع ده، أنا فاكرة إن هي يا إشارة، يا تعدية.
إمم. امم. آه. آه. أيوه. آه. أيوه، <laughs> لا مصر مش واحدة منهم، مصر مش و مصر مش واحدة منهم آه. إمم. آه. آه. آه. آه. إمم. إمم. آه.